Ouais, j'ai fait football américain aussi et corde à sauter, j'ai j'ai toujours voulu mettre ça le matin genre 1/4 d'heure, mais j'ai jamais fait. Mais j'aimerais genre, heu, je sais pas, j'ai envie de faire un truc doux. Tu sais pour oxygéner le corps genre, heu, il y avait 3 options que je me suis données, mais j'ai jamais fait. C'est soit faire du stretching, soit faire du, heu, 15 minutes de marche dehors, soit quin quinze minutes de corde à sauter, ou 15 minutes de yoga, mais j'ai jamais fait. Ça fait 6 ans que je veux faire ça, mais j m jamais fait.
Mmh mh. Mmh mh. Pourquoi? Oui. D'accord, OK. Ouais, ça dépend, c'est peut-être c'est le le timing ou le l'opportunité, je sais pas.